Ayun, magandang umaga po.
Hi, magandang umaga sa'yo.
Kamusta po?
Ah, okey lang po. Ikaw kumusta ka naman diyan?
Ayun okey naman po. Lumalaban na kahit mainit. <chuckles>
Talaga, mainit diyan? Dito kasi ano eh, umaambon samin, eh.
Oo. Ay naku! Dito ho, sobrang tirik ang araw.
Oo. Eh paw bawat araw ba ganyan yung sobrang init ba diyan? Probinsya kasi ako, sa probinsya.
Oo. Ah, hindi ko ho alam kung kailan yung huling araw na umulan dito. <laughs>
Sa, sa Metro? Sa met sa Metro ka?
Um, oho nasa lungsod po ako ngayon.
Ah, ah kaya pala. Kaya pala so
Ayun to patungkol sa araw at ulan yung pag-uusapan natin ngayon 'no. Para sayo ho ba anong mas gusto mo umuulan o umaaraw?
Oo. Oo, sige. Mm.